<clicks tongue> Oh oh, alasannya tapi bukan karena sebagai bentuk pembelaan diri ya jadi misalkan ma eee, kalau alasannya itu karena, eee, konteksnya. Jadi dijelaskan, eee, alasan itu, eee, kan tadi sudah di, eee, sudah berempati ya maaf ya dampaknya mungkin saya, jadi teman-teman jadi nungguin saya terlalu lama, eee, tapi sebenarnya itu kan s kalau bera kalau beralasan ini kan ya, ya soalnya, eee, nggak jelas sih itu ba apa ada orang nebar paku jadi bocor deh ban gue. Nah, nggak kayak gitu, iya soalnya, eee, memang sih saya kayaknya, eee, kurang apa sehari sebelumnya nggak cek dulu nih kendaraan saya, saya nggak jadi atau ya atau saya harusnya datengnya lebih pagi ya, jadi saya bisa cek dulu. Ya tapi itu bukan alasan sih cuma memang karena tadi memang bannya bocor gitu. Jadi itu alasan konteksnya tapi tidak ada pembenaran di situ gitu, iya, mhm.
Oke, gimana tuh? Oh, gitu oke. Oke. Oke. Oke setuju banget sih, jadi emang, eee, menyampaikan, eee, penyebab dari dia melakukan kesalahan itu sebenarnya gak apa-apa ya, Kak, selama dia gak gak terdengar kayak pembelaan diri aja gitu ya.
Betul. Benar. Betul, benar, iya kayak kan ada orang "ya sorry deh gua dateng telat ya tapi kan nggak salah gua emang mau gua bukan ban bocor." Nah, ya nggak minta maaf ya, ya nggak seperti itu pokoknya memang secara harus secara sadar sih memang diakui ya ya, eee, nggak semua orang bisa lakuin ya terdengarnya terdengarnya gampang minta maaf, eee, tapi ternyata saat dilakukan dipraktekkan apalagi oleh, eee, orang dewasa gitu ya.
Oke. Ah, <chuckles> iya itu. Oke, benar banget. Oke, setuju sih, jadi, eee, cara kita menyampaikan itu juga sangat penting ya entah itu intonasi, pemilihan kata, gitu ya, Kak, jadi bener-bener harus hati-hati ya. Oke, setuju banget sih.
Benar. Betul betul. Bener bener bener bener banget, jadi nggak jadi nanti orang yang, eee, disampaik yang menerima atau mendengar permintaan maaf tersebut pun, eee, bisa bersimpati juga nih sama kita, oh ya dia akui kok kesalahannya gitu, walaupun mau sengaja mau enggak ya dia ngakuin kesalahannya sih, gentle gitu. Iya, mhm, kayak gitu.
Oke. Oke setuju banget, Kak. Tapi kalau misalnya nih ada orang yang dia prinsipnya gini, udah aku kalau mau minta maaf, minta maaf aja, mau alasanku bener apa enggak, aku gak usah ngasih tahu gitu aku bakal ngasih tahu alasanku kenapa aku melakukan itu ket ketika emang aku ditanyain aja gitu, Kak, menurut, Kakak, gimana untuk pendapat yang seperti itu, Kak?
Mhm. Mhm. Mhm, m Mhm. Mhm.

Eee, kalau menurut aku sih memang lebih baik yang, eee, kedua ya. Tapi mungkin memang kalau misalkan kita, kadang kan, alasan yang kita berikan, penyebab kita melakukan kesalahan itu ta tanpa membela diri, mungkin, mungkin bisa membuat orang tersebut, eee, lebih baik. Orang yang kita rugikan itu menjadi perasaannya menjadi lebih baik, gitu. Iya kan, jadi kan kalau misalnya tadi itu ba ba ba ban motor, kita udah mau jalan jam 07.15, dia datang jam 07.25, udah mau marah tapi saat dia bilang, "Ya maaf ya, eee, soalnya tadi ternyata bannya bocor, emang sih gua nggak nggak nggak lihat sih semalem, nggak gua cek," nah, pasti kan orang yang tadi mau ngamuk jadi <tsk> mau ngomong apa ya, iya dia juga dia juga kan bukan mau dia si ban bocor, siapa sih yang mau repot-repot gitu kan, ngurusin, eee, ngurusin ban bocor, di jam kapan pun gitu, iya. Iya, kadang orang yang dirugikannya merasa lebih baik. Tapi kalau mungkin untuk masalah yang super besar kali ya, sepertinya yang kedua yang, e yang, eee, hanya menyampaikan maaf aja itu lebih baik sih.
Oke. Setuju setuju sih Kak. Oke, setuju. Kasihan gitu ya. <chuckles> Mhm. Oke, benar banget sih. Mhm. Oke. Berarti tergantung konteks dan kasusnya ya, Kak, ya? Oke, setuju. Oke.
Mhm. Benar benar benar banget. Ada sesuatu yang harus kita jelaskan, ada yang enggak kan ya? Ya, benar ben jadi mungkin, ya kalau yang besar-besar, eee, misalkan, eee, apa ya, mmm
Oke, bener bener. Kayak misalnya mungkin, eee, proyek kantor yang seharusnya udah diserahkan ke klien tapi sampai deadline-nya nggak dikasih-kasih gitu ya. Itu udah udah tanpa alasan harusnya, mungkin kali ya, Kak, ya?
Ya. Nah, benar. Iya, emang emang lalai, gitu kan, iya, heeh, iya, iya, benar, itu aja. Benar.
Lalai aja berarti ya? Oke, setuju sih. Tergantung tergantung konteks, benar banget. Nah ini tapi gini Kak, kalau misalnya, eee, ada orang kadang kan orang nggak tahu ya, kalau dia tuh sebenarnya ketika minta maaf terdengar defensif, gitu. Dia nggak sadar kalau dia tuh defensif gitu. Nah, gim gimana sih caranya, biar kita bisa menyadarkan orang itu kalau, "Kamu tuh defensif, kamu tuh jangan kayak gitu," gitu. Yang benar tuh gimana biar dia tuh bisa menerima dan bisa berubah gitu?
Iya. Hmm. Hmm. Hmm. Iya. Benar benar benar. Heeh.